อืม <chuckles> ทำไมอะ?
เพราะว่ามันมีการออกแบบที่สวย ผมว่าผม ผมไปเจอ เออ เวลาผมไปเดินพิพิธภัณฑ์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นที่ไทย หรือว่าไปดูที่ไหนอะ ผมก็จะชอบไปดูส่วนที่เป็นอาวุธที่เป็นดาบ ดาบโบราณบ้าง ดาบอะไรเงี้ย ดูการออกแบบของเขา อืม
เออ ๆ เออ ๆ ต้องดูดาบ อ๋อ อือ ๆ ๆ อื้อฮือ เป็นความชอบส่วนตัว แล้วมาเจอ ล ในหนังเนาะ อืม
แล้วในหนังเนี่ย ใช่ ในหนังเนี่ย Aragorn ใช้ดาบหลายเล่ม แล้วดาบของ Aragorn สวยทุกเล่มเลย <chuckles>
อย่าง อย่างเท่เลยใช่ไหม? อย่างเท่ อือ ๆ
ใช่ ใช่ ๆ นั่นแหละ มันก็เลยแบบว่า เอ๊ย แบบทำไมหนังเรื่องนี้มัน มันเหมือนกับ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสร้างเนี่ย มัน มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการ กับสิ่งที่เราชอบ แทบทุกอย่างเลย? เออ <chuckles>
อืม เออ อือฮึ มันใช่เหรอ? <chuckles> มันใช่ อ้อ อย่างงี้นี่เอง
มันก็จะทำให้ เฮ่ย เราดูแล้วไม่เบื่อ แล้วเรา เราดูแล้วเราก็อินกับมันมาก ๆ อะครับ
อือฮึ อื้อฮือ แล้วมีฉากไหนที่เราแบบชอบเป็นพิเศษไหมคะ ในหนังเรื่องเนี้ย?
สุด ๆ